Evet, doğru. Eee, peki planlamadan bahsedelim. Şimdi yemek israfının çoğu aslında, eee, plan yapmadan alışverişe çıkmaktan da kaynaklanıyor olabilir. Eee, liste tutmak, liste yapmak, hani, küçük ama etkili bir adım da olabiliyor. Eğer çıkmadan önce, hani, bir dolabına bakarsın şunlar eksikmiş aslında desen, eee, belki, israfı da önleyebilirsin. Hani, sen tatil öncesi alışverişi nasıl planlıyorsun? Spontane mi geliş gelişiyor yoksa hesaplı mı yapıyorsun?
Hı hı. Aynen. Evet. Doğru. Hımm. Yani, biraz daha hesaplı yapmaya çalışıyorum çünkü, yani, aslında şöyle bir şey de var. Şimdi biz yemek israfından konuşuyoruz şu an ama aslında malzeme israfı da doğabiliyor yemek alışveriş listesini mantıklı yapmazsan. Ya, burada biraz daha şeyi düşünmek lazım ben bir ürünü aldığımda bu ürünü hangi yemeklerde kullanabilirim? Mesela bir salatalık aldığında bunu sala salata için, ya, hıyardan bahsediyorum, cacık için kullanabilirsin, salata yapmak için kullanabilirsin ama mesela belki 1 salata yeterken 3 salata alırsan ve normalde salata yemeyen bir insansan o ikisi çöpe gidecek bozulacak dolapta. Bu yüzden senin de sorduğun gibi burada alışveriş yaparken biraz da, eee, yemekleri mantıklı bir şekilde menüyü
Hı hı. Tabii. Evet, doğru. Hı hı. İhtiyaca göre de diyebiliriz bunu o zaman.
Aynen, kesinlikle, tasarlayıp ona göre alışveriş yapmak en mantıklısı bence.
Anladım. Eee, peki bu, eee, anneler yapar genelde, göz kararı dedikleri şey, hani, evde ölçü birimi genellikle biraz fazla olsun oluyor. Eee, bu fazlalık sonunda çöp torbasına da dönüşebiliyor. Eee, o evde hatta gerginlik bile olamıyor oluyor bazen, hani, yaptım yemediniz çöpe atıyorum tarzı bir şekilde. Evet, alınganlık da oluşabiliyor açıkçası. Sence, hani, göz kararıyla değil de, hani, bilinçli ölçülerle yemek yapmak nasıl alışkanlık hâline gelir?
Hı. <chuckles> Kesinlikle. Doğru diyorsun. <chuckles> Alınganlık. <chuckles> Ya, bence bu anneler için çok zor, ya, çünkü annenin canını al da o masadan aç kalkma, yani, gerçekten çok, çok, çok dert ediyor çocukları için özellikle Türk anneleri. "Aman oğlum doysun, şey olsun, <giggles> aç kalmasın." gibi. Ya, burada özellikle Türk kültüründe genelde Türk ailelerinde kalan yemek genelde ertesi gün yenir, yani, çöpe atılmaz kolay kolay. Ya, hatta
<chuckles> Doğru. Hı hı.
Aslında anneler, biraz, bazen, öyle de, üşengeçliğe kaçabilir. Sırf anne demeyeyim de aileler biraz daha üşengeçliğe kaçabiliyor. Böyle, yani, 2 günlük yemek yapılıyor. Hani, 2 gün boyunca bunu yiyelim diye. Yani, artık 3. güne kaldıysa mesela biraz artık zi ziyan olabiliyor ama dediğin gibi çünkü kimse 3 gün arka arkaya aynı yemeği yemek istemiyor.
Evet, aileler farklı, doğru. Hı hı.